ياه! أنا عايز أقول لِك آآ، أنا لمّا بارجع بالزمن كده لورا، بابقى مش عارف إزاي إيه الثوّرة اللي إحنا فيها دي؟ يعني أنا من الجيل القديم اللي هو عاش من غير إنترنت، مش موبايل، من من غير إنترنت ومن غير موبايل، كان بالنسبة لنا التليفون ده ثوّرة، التليفون بتاع البيت، اللي بقُرص ده، ده كان الأسود ده اللي هو ممكن تضربي بيه حد ده.
إمم. إمم. أيوه. <laughs> أيوه. <chuckles> <laughs> كان حَدَث.
اللي كان لمّا لو وقع على رجل حد بيعوّره يعني، آه ده كان حَدَث بالنسبة لي، أنا لحقت التلفزيون الأبيض وأسود فترة طويلة.
<laughs> أيوه. اهم. ف فطبعًا ده اختلاف شديد.
فعايز قول لِك لأ طبعًا. الدنيا اتغيّرت خالص، يعني أنا عايز أقول لِك مثلًا موضوع التكنولوجيا والإنترنت والحاجات دي، أنا أثّرت على روتيني خالص، خالص، بالذات إن أنا هاجرت
إمم. إزاي بقى؟ يعني احكِ لي.
آمم، يعني بُصّي أنا أول ما هاجرت كان ال التليفونات المحمولة طلعت، بس ما كانتش بالثّورة اللي إحنا فيها، لو أنتِ تفتكري كده الموبايلات العادية يعني، كان البلاك بيري ده يعتبر إنجاز، إعجاز علمي.
اهم. أيوه. إمم. <laughs> وكان بيبقى مع أشخاص معيّنة كده، إمم.
إن هو فيه كيبورد كبيرة. آه، زي حالاتي كده، <laughs> بالضبط، ف آآ، يعني مثلًا أنا أول ما جيت اشتغلت هنا آآ، عايز أقول لِك كان بيضيّع وقت كبير أوي، إن هُم كُلّ شوية يبعتوا لنا حاجات a agreement آآ، لازم نمضي عليها.
<laughs> إمم. إمم.
أي حاجة تحصل غلطة يشوفوها لأ، ما تعملش الغلطة دي تاني، فكُلّ الموظفين يمضوا عليها، آآ، مش ع عايز أقول لِك الموضوع ده آه.
آه، ده في الشغل يعني بيبعتوها آه.
فكان الموضوع آآ، مُقرِف بالنسبة لي، ليه؟ أنا لازم أطبع الورقة أمضي عليها، وبعد كده أسكانها تاني وابعتها.
إمم. إمم وت أيوه، ف حاجات كتير، يعني حاجات كتير أوي.
<clears throat> آه.

بالضبط، فبقت الموضوع يعني كان بالنسبة لي آآ بجد headache، إن أنا أرجَع أطبع الورقة أمض يعني يعني كان كان بياخد وقت وبياخد كمان تركيز، لأني لو أنا نسيت أبعتها ممكن ألاقي الpatch بتاعي وقف، ما بي مش شغال، وده حصل معايا بتاع كذا مرة، ما أنا بانسى أنا شُفت آه، طب لما ألاقي بقى فرصة إن أنا أطبع، وفرصة إن أنا أ أعمل scan، لا ف فالموضوع سريع جدًا.
إمم. اهم. أيوه، اهم. إمم. إمم، يعني أنت قصدك إن التكنولوجيا سهّلت شوية آآ في إجراءات معينة ليها علاقة بالشغل وليها علاقة بالحياة؟
في حاجة بسيطة، ده دي حاجة بسيطة، لكن في الروتين اليومي بتاعي، الدنيا بقت مختلفة. أولًا طبعًا التكنولوجيا بصراحة ادّتني وقت أكبر وأخدِته، يعني إيه؟
اهم. إمم، يعني إيه بقى؟
آآ يعني زي مثلًا الورقة دي ادّتني وقت، بس في نفس الوقت أخدِته، لأن أنا دلوقتي لما بالاقي فرصة، أنا عايز أقول لِك عشان أخش أشوف البريد ال بتاعي أو الEmails، إن أنا أخش أشوف آآ على السوشيال ميديا كده الناس عاملين إيه النهارده، في أعياد ميلاد مين، آآ إن أنا أخش على اليوتيوب كده أشوف، بابص ألاقي ممكن الوقت ده آآ بتاخد وقت طويل جدًا، يعني أنا بابقى مبسوط جدًا.
اهم. اهم. أيوه. <chuckles> إمم، إمم، إمم، ده قصدك بإن هي ادِّت لك وقت، وأخدِته تاني، يعني أخِدته من حتت تانية أو من تطبيقات تانية، أيوه. إمم.
بالضبط، لأ أخدِت أكتر منه. آه وأخدِت أكتر، فعشان كده أنا دلوقتي من الناس اللي هو لما باروح أي مكان انتظار، يعني مثلًا مكتب التراخيص، الدكتور، آآ الإنترفيو، بالاقي إن ده وقت حلو أوي، إن أنا أضيّعه في السوشيال ميديا، إن أنا أخش على التطبيقات.
اهم. إمم. أيوه. اهم.
للرجوع تاني بقى للروتين عايز أقول لِك أنا من الناس اللي نومها تقيل جدًا.
بالضبط بقى. إمم.
فساعدني في إيه، أنا دلوقتي باخلّي الموبايل بتاعي ومنبه برضه متوصل بالإنترنت، يبتدي يديني أصوات مختلفة ويعلى لغاية ما يصحيني، لأن أنا عايش لوحدي.
آه.